Ồ, hiểu, đồng ý. Thế thì thật sự nha, về giải trí á, thì không cần hạn chế đâu. Tuy nhiên thì cái giờ dùng điện thoại hạn chế lại là rất là hợp lý. <laughs> À.
Ờ. Ờ, tức là mình sẽ đặt một cái app nà cứ đặt cài đặt thời gian. Bạn có cài đặt thời gian nà mình chỉ được dùng điện thoại bao nhiêu tiếng xong rồi nó tự tắt không?
À, thật ra thì, ờ, mình đã có thử cái phương pháp đó rồi bạn, nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ không có hiệu quả lắm, bạn biết tại vì sao hông? Ờ, bởi vì là khi mà nó hiện lên, đúng hông? Là thành ra nó sẽ có một cái nút là "Ồ, cho tôi thêm mười lăm phút nữa, á, cho tôi thêm nút ngày hôm nay đi." À, thế thì nó quá là cám dỗ thì, đúng hông bạn? Cái nút đó là, mình nói thiệt nha, mình bấm thường xuyên lắm luôn á. <laughs>
<chuckles> Ờ, ơ, vì s Ừm. <laughs> À! Ừ, mình hiểu rồi. Ừ, tức nà Đúng rồi. Ồ, vậy là mình đã thử qua cái cách đấy rồi. Tuy nhiên thì nó cứ bảo là cho thêm thời gian nà mình lại ấn vào đấy, đúng không? Ờ, vậy nà cái phương pháp, ừm, của bạn mà cái phương pháp mà chuyển nó thành màu đen trắng khá nà hay ho, có khi là mình cũng sẽ phải thử. Ừm, ừm. Nhưng mà giờ ấy ừm.
Ừm, ừm. <chuckles> Đúng rồi, đồng ý luôn. Ừm ừm. Ừm, ờ, đồng ý, đồng ý, rất cổ vũ. Ừm, sao sao?
Ừm. Nhưng mà ấy, nếu mà đã một người đi làm rồi thì nhiều khi nà về công việc ấy, thì phải mail email hay gì đó nhiều cái nó nà ngoài giờ ấy. Thì không biết nà bạn đặt ranh giới như nào khi mà về nhà vẫn phải làm việc và vẫn phải nhận email như vậy?
Ừm, ừm. Ừm, hiểu. Thì thật ra nha đây, như như mình nói, mình sẽ làm một cái cuộc cách mạng, có là mình sẽ giao tiếp với rất nhiều người khác nhau. À, kể cả trong đó là có đồng nghiệp mình, có sếp đúng rồi, kể cả công việc luôn bạn. Bởi vì là, ừm, thật sự nha, mình cũng không có muốn, ờ, mang cái công việc về nhà đâu bạn. Ờ, nó cũng phải hơi rạch ròi một chút xíu như vậy. Ê, là phải ráng làm hết cái công việc ở trên cơ quan trước đi, còn về nhà rồi thì mình phải muốn dành thời gian cho bản thân và cho gia đình. Ờ, chứ còn cái việc đó thì đó, như mình nói á, thì sẽ mình sẽ, gọi là, báo trước cho tất cả mọi người đều biết, gấp quá thì cứ gọi thẳng điện thoại cho mình, là mình sẽ vẫn vẫn nghe máy nha. <laughs>
Ừm. Wow, kể cả công việc. Ồ. Ừm. Ồ. Tức nà Hạn chế một cách toàn diện đấy, tức là chặn tất cả mọi người luôn. Đúng rồi, nà triệt từ ừm, tức là cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ thật sự nà rất là ấn tượng và thú vị như thế này. Đặc biệt nà một cái cách mà rất là hay ho, đó là chuyển toàn bộ những cái màu đen màu sắc ở trong màn hình ra ngoài môi trường. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Đúng rồi. <laughs> Yeah, hơi tiêu cực. Ừm. Hiểu. <chuckles> Ừm. OK, mình cũng cám ơn bạn ở đây đã ngồi lắng nghe những cái chia sẻ hơi xàm xàm của mình như vậy nha. OK, bye bye bạn nè.

Là cái vấn đề mà đăng lên như vậy đó bạn, nó chỉ chiếm nửa phần thôi, còn nửa phần còn lại là mình lướt mạng xã hội, rồi chủ yếu mình lướt những cái tin tức mà người ta đăng cái gì đó bạn, đó.
Ừm. Ừm, mà lướt thì nó không có hồi kết, đúng không? Đó.
Đúng rồi. <laughs> Thì đó, thực sự là như vậy. Ừm, thì
Ờ, nhưng mà ừm, thế thì ừm, bạn nói đi.
ờ, ờ, thì khi mà mình mình, gọi là, bị cuốn như vậy đó bạn, là cái giấc ngủ của mình á, nó nó nó nó bị, gọi là, rút ngắn lại, bởi vì thường thường mình sẽ lướt rất là nhiều vào cái lúc thời gian trước khi đi ngủ. Ờ.
Ừm. Ồ, đúng rồi, khi mà đi ngủ thì mọi người hay tường cầm điện thoại này, nghĩ rằng nà cập nhật tin tức một chút thôi, tuy nhiên thì càng lướt nó nại ra càng nhiều tin tức, nó càng nôi kéo mình vào đấy, đúng không? Đấy, thì ừ, xong rồi thấy mệt quá hả? <laughs>
Đúng rồi. <laughs> Yeah, đồng ý. Ừm, thật ra nha thì như mình nói đi, thì mình cũng sẽ đặt giới hạn cho bản thân là, ồ, cứ lướt 15 phút thôi, rồi đi ngủ nè, rồi mai phải đi học nữa. À, đó là như vậy, tại vì đi học mình phải đi học sớm mà bạn. Tuy nhiên nha, thì khi mà lướt rồi đó là mình không coi thời gian đâu, mà cái lúc mà bắt đầu là mình thấy, à, cũng hơi, à, "quải quải chè đậu" rồi đó, cái mình nhìn lên thời gian là "Ôi trời ơi, 3:00 sáng rồi! Trời ơi, không thể tin nổi!" Và thế là mình chỉ
Đúng rồi, ừm. Trời ơi, kiểu, 15 phút thôi mà thành tận 3:00 giờ sáng. <laughs>
Đúng rồi, và thế là mình sẽ ngủ ngủ lẹ ngay lập tức. Mà cũng khó ngủ lắm bạn, tại vì cái màn hình nó có ánh sáng xanh đó bạn, ngủ hổng có nổi, à, thành ra là có những hôm mình thức trắng đêm mình đi học luôn.
Ừm. Rồi nà mình cũng, ơ, cái lúc mà. Ừm. Rồi nà cái núc mà mình buồn ngủ nhất thì mình, kiểu, nại cố thức để lướt mạng xã hội rồi nên nà càng khó ngủ hơn. Ờ.
Ừm. Ờ. Đồng ý. <laughs> Thì đó.
Ừm.
Ờ.

Ừm, có chứ bạn. Thật ra nha, thì như mình kể sương sương về mình trước đi. Hồi xưa đó bạn là đời đời đời ảo của mình ở trên mạng xã hội rất là nhiều luôn, làm cái gì đó mình cũng đăng lên mạng xã hội hết. <laughs>
Ờ, ừm. Là cũng Ờ, là cũng một người, gọi là, thích sống ảo đấy, đúng không?
Đúng rồi. Ừm, hông biết phải sống ảo hông nha, tại vì cái cái cái cái cái cái định nghĩa của sống ảo đối với mình đó bạn là phải là hổng có sống thật. Có nghĩa là đăng lên mạng xã hội những cái thứ mà hổng có phải là ngoài đời thật mình có, đúng hông? Ừm.
Ờ. À! Không có thật. Ừm, tà chỉ nà mình chia sẻ những cái gì của mình, ờ, làm trong cuộc sống lên trên mạng xã hội cho mọi người biết thôi, đúng không? Ờ, cũng là một cái hình thức
Đúng rồi. Ờ, đúng rồi, chỉ là cập nhật tình hình thôi. <laughs>
Ờ, cũng là một hình thức để, ờ, có thể cập nhật tình hình của mình hoặc là lưu giữ nại kỷ niệm, đúng không?
Ừm, đúng, đúng, đúng, đồng ý. Thật ra thì cái thời đó nó cũng hơi trẻ trâu đi, à, nhưng mà cũng rất là kỷ niệm. Trong khi là bây giờ nha, là mình hổng có đăng cái gì ở trên đời ảo đó hết á bạn ơi. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Ờ! Ồ, vậy nà bây giờ là cũng, kiểu, sống, ơ, trở lên thu mình hơn, gọi là, ờ, dành nhiều thời gian cho gia đình hay là cho thực tế hơn, gọi nà, cũng ít chia sẻ lên trên xã hội đấy. Thế thì không biết điều gì mà làm bạn tự nhiên lại thay đổi như vậy?
Đúng rồi. Đồng ý, đồng ý. Ừm, thật ra là sức khỏe của mình đó bạn. <laughs> Nó lên tiếng một cách rõ rệt luôn, à. Ừm.
Ồ, vậy hả? Ồ, ngày xưa nà dùng nhiều điện thoại hay sao? Xong rồi ừm, ờ.
Đúng. Đồng ý, đồng ý. Thật ra là hồi xưa mình dùng điện thoại phải, gọi là, rất nhiều, như mình nói đi ha, cái gì gì mình cũng đăng lên được hết trơn á. Giờ mình kêu là mình buồn, mình cũng đăng là b "Tôi buồn quá." Trời đất ơi, thật sự là khi bây giờ khi <laughs> khi khi mà sau đây nghe kể lại á mình thấy là, trời ơi, sao mình trẻ trâu dữ vậy dữ vậy ta? Kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà thật ra nha
Ừm. Ừm. Ồ! Ồ. Thế có khi ừm.